<laughs> Ừm. À, uầy, thì cơ bản thì em làm liên quan đến lập trình. Nó sẽ có những cái, gọi là, mỗi khi bắt đầu dự án, nó sẽ có bước thiết kế, thường là cái việc thiết kế này sẽ, a, do 1 người, và cùng với đó là cả team sẽ cùng, gọi là, họp lại với nhau để thống nhất và phương án đó. Thì đại khái là nh với cái việc là công nghệ ngày thì càng hiện đại này, cái, a, quy trình thì ra team em làm nó có vẻ chưa được chuẩn lắm, thế nên là em đã, ừm, cố gắng á soạn ra một cái, gọi là, bộ quy quy, a, gọi là, chuẩn hoá quy trình ấy. Ví dụ như là về ngay cái việc là à, dạ, vâng ạ, tối ưu tối ưu quy trình, <laughs> vâng, nghĩa là một cái một số cái quy tắc.
Phải có dẫn chứng chứ mới tin được chứ hả? Ừm. Ừm, muốn đì xai đó, phải hông? Ừm. Đồng ý. Ừm. Đồng ý luôn. Đúng. Tổng hóa quy trình hả? S à, Scrum Master? Ô! Nhưng mà đa số là nó có quy trình thì nó đã có mấy cái, gọi là, Scrum Master hay là Agile rồi, thì, à, chị nghĩ là em chỉ
Thì đấy, ý em là nó vẫn chưa tối ưu á. Thì bản thân em, a, đưa ra một cái, a, chờ một cái yêu cầu nhỏ thôi. Ví dụ như là việc mà format trước khi, a, mình đẩy lên phía trên này, đẩy dữ hiệu lên này, thế là tất cả mọi người máy sẽ có chung dạ, vâng ạ, ờ
À. À. Đẩy code lên hả? Phải format code đó, phải hông?
Đúng rồi, đúng rồi, nghĩa là mình sẽ phải làm sao để tất cả mọi máy của bất cứ những ai chạy chạy hệ điều hành hay dư thế nào đó, nó sẽ đều có một cái fo format chung. A, đấy, chỉ một cái đá thôi nhưng mà em em cũng phải phải giải thích những cái lợi ích rồi là như nào đó, rồi là dùng công thức để mọi người và cuối cùng mọi người sẽ đồng ý á. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Lim Lim code á, gọi là Lim code.
Ừm. Đồng ý. À, cái chess style. À, ừm, mấy cái này thì cũng đơn giản thôi, ok. Như và khi mà em thuyết phục như vậy thì mọi người đồng ý hả?
Không ạ. <laughs>
<laughs> Như vậy là vấn đề nằm ở đâu? Chị đang nói là đưa một cái ví dụ mà, à, được, à, được mọi người đồng ý mà, có nghĩa là cái chess style, cái idea thì tố tốt rồi, nhưng mà cái chess style của em có vấn đề phải hông?
Thực ra thì, à, thật thực ra là, ý là, nhờ cái cái cái việc mà được, ừm, được hay không thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố. Có thể bản thân mọi người đồng ý ha, mọi người đều ok, nhưng mà nhưng mà bởi vì nó là cái chung á, nhiều cái người ta vẫn hay nói mà, đang chạy rồi thì không có động vào, động vào ừm. Còn còn thì thực ra thì bản thân là cái đấy nó cũng không có thể là đối với những cái nơi mà, ừ, nó yêu cầu cái quy trình hoặc là cái khắt khe cao về cái quyết định á, thì nó mới cần thôi, còn chỗ em thì nó nói chung là nó cũng hơi hổ lốn. Ừ, đúng rồi, <laughs> nên là tuy rằng ừm, ừm, tuy rằng là
À. À. Ừm hứm. À, thì ra là vậy. Ừm hứm. Nó không cần. Ok. Thì, à, cái chuyện đó thì nó hơi, a, nghiêng về công ty chút xíu thôi. Thì theo, a, theo em á
Dạ vâng, nói chung là thuyết phục thì không thành công ạ, nhưng mà không sao. Vâng.
Ừm, cái điều gì mà quan trọng nhất khi muốn thuyết phục người khác làm theo ý của em?
Ờ, ừm, điều gì quan trọng nhất ạ?

Ê, cái này không liên quan lắm nha, ý là bởi vì đây là câu chuyện giữa bản thân mình thuyết thuyết phục chứ không phải là ý là sẽ thì như em thì, ờ, nếu mà nếu mà thực sự bản thân em mà thấy cái hậu quả rõ hơn ấy thì em sẽ, ư, sang sang cùng với họ một nhóm luôn, chứ sẽ không ờ, kiểu như em sẽ đến và bắt tay với, à, người đấy và bảo là "Tôi, chúng ta sẽ cùng một đội" hay như nào đó. Thế cái cái việc đấy thì đấy là nếu mà chị như chị bảo đó là là nghĩa là bản thân mình mà đã thấy cái việc mà của người ta OK hơn của mình, ờ, thì mình xác xác định là mình sẽ
Ừm hứm. Ừm. Ừm. À! À, ô kê. À. Mình theo người ta thôi, phải hông?
Dạ vâng ạ, khi mà đã theo thì lúc đấy là cùng chí hướng rồi thì đã cùng thuyền rồi, chứ đâu phải là câu chuyện là tại sao phải làm khó khăn nhau, đúng không?
À, ô kê. Ô kê. Ô kê. Như vậy thì có vẻ giống như là khi mà em bắt chuyện muốn tham gia với người kia hoặc là, ờ, ờ, nói với sếp tham gia với người kia, thì em phải tạo cho họ một cái sự tin tưởng là có nghĩa là em tin vào cái dự án của họ, phải hông? Em mới muốn vào làm thì sẽ có những người cũng sẽ đề phòng tại vì em là đối thủ mà, thì làm sao mà em có thể sao ta? Tạo cái sự tin tưởng khi nói chuyện với người ta. Thuyết phục hả?
À, lại tiếp tục thuyết phục tiếp à? Trời ơi, à, lại tiếp vực lại tiếp tục thuyết phục hả? <laughs> À, OK ạ. Thì người ta bảo như thế này, thực ra à. <chuckles>
Đó, thì em nói gì để thuyết phục? Tự nhiên bây giờ hai đứa đang là trên cái chiến tuyến, gọi là sao ta? Kẻ thù, tự nhiên cái em quay xe 180 độ em tham gia với người ta, em nghĩ ai có cảm giác là sao ta? Giống như là nội gián hông? Kiểu giống như là ừm. Ừm.
À, đúng rồi, khác gì á. Ờ, nghi ngờ, á, đúng không? À, nghi ngờ, á, đúng không? À, thì thực ra như này, thế thì vấn đề được lại là câu chuyện kỹ năng, đúng không? Đầu tiên là tạo niềm tin thì OK mình đã không có niềm tin rồi họ không có niềm tin ở mình. Vậy thì mình sẽ lắng nghe trước khi nói đó, mình phải thật sự là hiểu cái những gì họ họ đang, a, họ đang trình bày để ờ, đúng rồi, sau đó là bản thân mình, mình cũng phải làm sao mà hiểu được cái đấy, đúng không? Thì mình mới có thể là, ừ, tìm kiếm bên trong đấy những cái gì mà mình có thể, ừ đấy nghĩa trước nhất là lắng nghe này, đó, sau đó là, ờ, sẽ, ừm, lúc này là cái lúc mà gọi là kể chuyện, ờ, nghĩa là lúc này dùng cảm xúc hoặc là logic, tức là tùy vào từng trường hợp ha.
À. À. Mong muốn hả? À. À. Giúp họ. À. À, kể chuyện nữa hả? Ờ, có nguyên một cái bộ, ờ, viết sao ta? Nguyên bộ bí kiếp luôn hả? Để giống như là lắng nghe, tiếp cận, kể chuyện giống như đi cua gái vậy đó, phải hông?
À, ừm. <chuckles> À, ấy thế kìa. Thì đấy, thì lúc này là không chỉ câu chuyện là logic hay gì nữa, đúng sai mà nó còn phải là cảm xúc nữa. Nghĩa là nghĩa là những lúc như này, bản thân là có thể tai họ nghe không những cái gì nữa, mình giải thích họ không nghe đâu nhưng mà nói về cảm xúc thì có thể dễ dễ nói hơn. Với cả là mình sẽ đặt câu hỏi thay vì là áp đặt ha. Tại sao phải như này? Mình mình sẽ đặt câu hỏi, ờ, nghĩa là, ừ, nhiều khi cũng là một cách để khiến cho người ta tự kỉ ra giải pháp á. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng, đồng ý. Ừm hứm. Đồng ý. Đồng ý. Đúng, chính xác, thì cho họ có một cái Đúng, rồi sau đó là, kiểu, giống như là họ thấy là em đặt những cái câu hỏi chí mạng, cho nên là nghĩ em là có một cái kiến thức nhất định về cái lĩnh vực này, phải hông? Cho nên là, sao ta, có một cái sự tin tưởng em nhất định, phải hông?
Ờ ha.